Слушай, ты знаешь, у меня вот тут такое дело. Я, м, последний год чувствую, что я живу в каких-то постоянных переживаниях по поводу своего веса. Э, постоянно становлюсь на эти, знаешь, весы, а, смотрю, знаешь, э, а может, ушло полкилограмма? А оно не ушло. Каждый раз злюсь на вот эту еду, которую съела вчера, что, м: "Глупая ты еда, не похудела меня". И одновременно я бы сказала, что, м, внутренне я чувствую вот этот вот страх изменений в рационе, что, ам, все вокруг говорят о том, чтобы похудеть, нужно поменять рацион. Ам, смотреть, знаешь, гораздо легче на эти картинки, чем вот, э, начать и делать что-то. Э, мн мне нужна твоя, наверно, в целом больше поддержка. Я бы хотела услышать от тебя поддерживающие какие-то, а, фразы, и, может быть, у тебя есть советы, как я могу, м, постепенно перейти от вот этих переживаний, возможно, к делу уже.
Так. Бывает. Да. Права. Да, давай разберёмся в твоей ситуации. Э, мне, конечно, жаль, что ты оказалась в такой сложной ситуации выбора, да, изм изменения питания и при этом желания, э, держать вес под контролем. Давай попробуем разобраться, вообще, насколько критична твоя ситуация. А, вот что тебя смущает в 1 очередь? Э, м, м, как ты выглядишь в зеркале или вот чт какую цифру ты видишь на весах? Как ты считаешь, сколько тебе нужно сбросить вес весом, чтобы ты была собой довольна?
Давай. Мгм. Так, ну смотри, давай по порядку. Ам, в целом, а, своим отражением в зеркале я довольна. Ты знаешь, я научилась уже подбирать, э, вещи. То есть я не могу сказать, что я прям каждый год набираю по 10 килограмм и я это прячу, маскирую. Но, как б я уже приняла вот то, как я сейчас выгляжу, и нормально на себя смотрю. Ам, интересный тут момент, что мне не нравятся вот эти цифры. Знаешь, как будто бы общепринято, что это большая цифра и от неё нужно избавляться. А, а, наверно, мой идеальный вес, ну, ты знаешь, когда-то я была на 10 килограмм меньше, а, но тогда, правда, я много работала на ногах и много ходила. Соответственно, калории, они сжигались, и неважно, что я ела. То есть я тогда, у меня не было отношения к еде, что еда плохая, еда, ты меня полнишь. А, у меня просто был очень активный рабочий день. И я даже не замечала, как я классно выгляжу благодаря тому, что у меня работа такая. Вот так.
Мгм. Понимаю. Мгм. Да, я тебя понимаю. Это, конечно, непросто испытывать такие эмоции, а которые и хочется вроде бы вкусно питаться, при этом сохранить фигуру, ещё воспоминания о прошлом тоже теребят душу. Это всё непросто. Давай с тобой попробуем разобраться, что тебя волнует в 1 очередь. То есть это реально твой вес? То есть вот ты озвучила 10 килограмм, реально ли ты хочешь их сбросить в ближайшее время? Или всё-таки, м, тебе, ну, ты понимаешь, что нужно более, м, подобрать какой-то рацион, более питательный, более натуральный, э, который не будет приводить к постепенному набору веса, а будет для тебя и для твоего здоровья, наоборот, э, в помощь. Вот что тебя больше всего триггерит?
Мгм. Верно. Дам. Мгм. Хм, действительно, м, хотелось бы, ты знаешь, э, давай будем реалистичными. А, 10- это большая цифра. Я понимаю, что для неё нужно очень много мотивации, чтобы от этой ци даже надо быть фанатиком, чтобы хотеть видеть на 10 меньше, то есть и видеть её перед собой каждый раз, что вот я иду к этой цели. Скажем так, э, у меня нету этой огромной, такой глобальной мотивации. Э, будем честны, 5 получилось бы, а, скинуть, как будто 5- это не такая большая цифра в моей голове, ну, как 10, 10 а всё-таки это в 2 раза больше. И относительно питания, мне очень понравился твой вопрос, потому что, наверно, действительно важнее иметь, э, сбалансированное питание, каждый приём, чтобы он хотя бы не приводил к набору веса. Мы уже не говорим к резкому похудению.
Да. Это хорошо. Мгм. Да, ты права, правильное питание, оно, само будет регулировать обмен веществ, и лишние килограммы уйдут без труда. Но, для этого, нужно выработать какие-то полезные пищевые привычки. Вот как ты думаешь, ш что сейчас в твоём рационе мешает тебе, э, вот, э, сохранять эти полезные пищевые привычки? Какие вот, например, 3 продукта, от которых ты сейчас не можешь отказаться, а, но они способствуют набору веса?
Вот так. Так, так, так, 3 продукта. Хм, наверно, 1 это сахар, соответственно, сладости. Я, стандартно, всегда употребляю после обеда. У нас обязательно чай, ну, вот мы, знаешь, с семьёй так обедаем. У нас обязательно чай и обязательно чай со сладким, с какой-то конфеткой, с шоколадкой, вот с тем, что есть. 1, наверно, это с сладкое. 2 это, я не могу назвать прям продукт, э, ну безусловно, печенье и выпечка, она, наверно, тоже сюда идёт, знаешь, это чередование, вот, сладких конфет каких-то или шоколада и выпечка. То есть, выпечка, это у нас там уже мука, да, преобладает и какие-то жиры, которые я туда не ложила, потому что я купила эту выпечку. Так, 3. Что у нас может быть плохим 3 таким, хм? Ты знаешь, я бы 3 обобщила и назвала это перекусы, потому что у меня есть, э, такая интересная супер-способность, вечером, мне всегда кажется, что я не голодна, что: ой, нет, я не хочу кушать, пожалуй, перекушу каким-то бутербродом или, вот, перекушу яблочком, просто, вот, что-то съем маленькое. И, к сожалению, не замечаю, что кроме яблочка, я ещё съела бананчик, киви, чуть-чуть творожок и бутерброд с рыбкой.
Так. Понимаю. Конечно. Мгм. Так.
Перекусы?
Да, ты права.
Мгм.
Это, да, перекусы- такая опасная вещь, потому что их недооцениваешь, как что это может быть, э, по калориям полноценной едой. А, смотри, а если мы, предположим, вот такие изменения в твоём рационе? Вот, допустим, на обед ты заменишь какие-то булочки, конфеты шоколадные на сухофрукты, которые тебе нравятся. Как ты думаешь, это возможно?
Верно. Хороший вариант. Да, это вполне возможно. С учётом того, что они у меня есть, я регулярно покупаю, а, курагу, чернослив, а, изюм, сушёный манго у нас есть. Просто они лежат в контейнере, и, ты знаешь, они так спрятаны там, вместе с крупами, а на виду, у нас лежат шоколадки.
Вот. Да, такое бывает.
Наверно, я поменяю их местами.
Конечно, ставь всегда на стол, и даже, может быть, твои родные и близкие тоже перейдут на такой, более полезный, сладкий, перекус к чаю.
Так, хорошо, да.
Вот, конечно, ты можешь позволять себе, особенно первое время, чтобы не было таких срывах больших, пока ты не выработаешь эту полезную привычку, позволять себе, допустим, кусочек булочки, ну, например, не целую, а, допустим, начать с половинки, а потом уменьшать. И, возможно, со временем тяга к булочкам уменьшится.
Так. Ой. Да, действительно, хорошая идея, а, позволять себе съесть не 1 булку целую, а, например, на пол на половинку разделить или на 4 части. И вот всем раздать и себе только четвертинку оставить. Да, хорошая идея, я не думала об этом, но, пожалуй, да. Мне нравится.
Ты знаешь, да, чтоб побороть страх перед изменением, а, своего питания на более здоровое, всегда кажется, что это такой скучный унылый рацион, но не всегда стоит резко отказываться от всего. А, достаточно начать с того, чтобы уменьшать свои порции, особенно неполезной еды, и тогда у организма, у мозга не будет сильного стресса, что ты полностью ему отказала в привычной для него еде и то, что приносит тебе наслаждение. Шоколад со временем можно изменить, э, на более горький. Как ты к нему относишься?
Верно. Шикарно отношусь. У нас, как раз таки, только уже только более горький преобладает, а, шоколад. Да, к сожалению, есть такая обманчивая штука, когда ты берешь од один, э, квадратик, а, шоколада, вот он горький, да, ты запиваешь его чаем, а, м, и мозг такой: ну, ты же уже съел кусочек, давай еще 1, и давай еще 2, и давай 3. А, м, ну, вот вот тут как будто надо поставить стоп на том, что хватит, этого хватит.
Это здорово. А Мгм. Так. Ты можешь попробовать, перед тем, как съесть кусочек шоколадки, всё-таки съесть что-то сладкое из сухофруктов. Тогда мозг немножко уже получит свою дозу натурального сахара и, возможно, тебе уже не захочется 2 и 3, а тебя удовлетворит и 1 маленький кусочек. Как ты думаешь, стоит попробовать? М.
Точно! Да, точ 100 % стоит попробовать, да. Потому что я до этого подумала, знаешь, либо сухофрукты, либо шоколад. Но теперь ты мне классную альтернативу предложила, что можно всегда в тандеме. Допустим, кусочек, а, манго съесть сушёного, и потом уже посмотреть, хочется этого шоколада или нет. И, в принципе, потребность уже не будет такая большая в этом шоколаде.
Да. Еще я бы тебе посоветовала всё-таки, а, договориться самой с собой, что, э, вес на весах- это не такая важная цифра. Главное, что ты нравишься себе в зеркале, и это гораздо важнее, потому что, а, вес, килограммы могут меняться с возрастом, с состоянием здоровья, и это не всегда говорит о том, что ты как-то, э, хуже выглядишь. Хотя вес может показывать как бы увеличение, да, ну, вот на весах, не знаю, замечала ты такое. Поэтому постарайся ориентироваться всё-таки на свое отражение.
Да, ты знаешь Мгм. Да, ты знаешь, я, действительно, замечала, что, вот ты сейчас сказала, и я вспомнила о том, что я когда-то была уже в этом весе и я выглядела совсем по-другому. Но правда это было 10 лет назад. А, и сейчас этот же вес, но он выглядит во на мне уже гораздо лучше, мне кажется. Слушай, спасибо, мне очень понравились твои советы. Пожалуй, со сладостями я точно буду так делать. И буду прятать куда-то подальше весы. Спасибо тебе большое!
<chuckles> Рада, что наш разговор помог тебе выбраться из такой ситуации недовольства собой. И, что нам удалось с из избавить тебя от страха перед изменениями во вкусовых привычках. У тебя обязательно всё получится!